Слушай, ну да, попроще, э, потому что, э, он меня там поставил в тупик одним вопросом, а потом я поняла, что я просто ни разу сл э, ни разу не слышала этот глагол в таком контексте. <chuckles> Вот, и по факту он означ да, означал там п подключение. <chuckles> Э, вот.
М, интересно. На самом деле, да, то есть, если бы ты ходила на языковые курсы, то новые слова тебе бы подавали точно так же, тебе бы подавали их в удивительном контексте, ты бы думала: "О, надо же!" Потом бы ты их разбирала, праиск практиковала. То есть, фактически, э, ну, хорошие уроки, они моделируют жизнь, а тут, как бы, собственно говоря, жизнь и есть хороший урок. Может быть, тебе теперь, чтобы вот поп м, как бы отработать эту тему, пойти куда-нибудь и ещё раз попробовать, ну, если не купить какую-то услугу, то хотя бы повыбирать, а потом сказать: "Я приду к вам позже". И, ну, если тебе не нужно покупать на самом деле. То есть, ты же можешь использовать такие магазины на самом деле как, э, как бы, как, да, как бесплатную классную комнату.
<clears throat> Мгм. Да. <chuckles> Как тренажёр, да? <chuckles> Да, да, слушай, это прикольная идея, а, <clears throat> потому что, э, вот плюс в этом, в что они поболтать любят, да, и никогда не откажутся. И по факту, э, у у меня была вот, ну, затруднение с тем, что, а, допустим, у меня здесь есть и испанский спорт, э, и, э, периодически мы там встречаемся с какими-то, ам, там друзьями, коллегами пересекаемся. А, но, м, э, знаешь, нужно, э, то есть д далеко не у всех есть терпение, да, слушать тебя, и ка пока ты там добредёшь в свои мысли, э, вообще сформулируешь её и так далее. А, вот, а здесь, да, можно немножечко так поэксплуатировать этих ребят. <chuckles>
Конечно. Ну, почему бы и нет? Э, вообще, для себя продумать ещё список каких-то тем, например, в которых ты пока не чувствуешь себя уверенно. И, э, кстати, для многих это медицина на самом деле, но ты говоришь, что тебе было легко. И походить специально.
М. М, мгм. Да, мы уже тут просто находились по ним. <chuckles>
<chuckles> Да, видишь, как ты много получила практики. И можно походить специально по вот этим местам. Ну, например, продумать, а, лексику о возврате товара, когда ты в магазине что-то хочешь не купить, а вернуть, да? И потом пойти специально попытаться что-то вернуть. Вот. Можно даже ради этого что-то купить, э, ну а потом вернуть. Либо, ну да, такое бывает, либо, например, пойти и просто попытаться что-то вернуть, даже если откажут, ничего страшного, зато у тебя был как бы урок испанского языка в натуральных условиях. Э, ну вот, к примеру, и для себя такие темы подобрать. Скажи, пожалуйста, у тебя уже есть какие-то идеи, какие темы ты хотела бы усовершенствовать, или, м, ты сама ещё не знаешь?
Да. Ага. <laughs> Ненужное. <chuckles> <clears throat>